E poi è uscita Gen V 1, però non non c'è bisogno che te le guardi in cioè puoi gua cioè, Gen V è staccato, ha degli eventi staccati. Appare Patriota ad un certo punto, ma non è collegato a ci sono dei personaggi che comunque, mhmm, non è che puoi guardarli nell'ordine che vuoi.
Mh. Ah, okay. No, no, no, ma è giusto eh, The Boys prima, è chiaro.
Però ovviamente g mh-mh. Sì, sì, così capisci anche l'universo, cosa cosa aspettarti, cosa
Ah, ehm, tipo Gen V e intendono generazione V?
Sì, esatto.
Giusto? Ah, ah, ah.
Gen V è quello con i ragazzi e The Boys è quello con gli adulti.
Ah, okay, perfetto.
Mh-mh. Ed è pieno di di scene crude, di ehm, fa un botto ridere anche, fa un botto ridere. Ehm, è fatta benissimo, guarda io io infatti mi sa che me la riguardo.
Mh, mh, mh, mh, mh. Ah, benissimo. No no no ve veramente, uhm, sono rimasto entusiasta veramente. Ade adesso li rimetto in considerazione, perché non sono uno che guardo tante serie, però questi li guarderò.
Eh, ma son finite le cose belle, purtroppo, son finite. <chuckles>
Bravo, ma sì, sì, sì.
Fatti riguardo tutte le stesse cose. Anche tu appena trovi qualcosa di mhmm, del genere consigliami.
Sì. Certo, se ci beccheremo ancora ti farò sapere, certo.
Dai, mi ha fatto stra piacere. Ricordateli tutti, perché son tutti belli. Anche Alice in Borderland, non te lo dimenticare. Ehm, però sì, d'accordo, anch'io. Grazie per la conversazione.
Certo, certo, cert Ah, va bene. Ti ringrazio tan Okay, dai, s alla prossima.
Ciao bello.